Na. Ich denke, vielleicht war das mal ein gutes Beispiel, ja, so nach dem Motto: „Wenn ihr euch hier, äh, dumm benimmt und denkt, ihr könnt tun und lassen, was ihr wollt, ähm, dann könnt ihr auch“, äh, ja „wieder nach Hause gehen“ so nach dem Motto.
Ja.
Denn denn normalerweise lassen sich Leute hier alles gefallen und stehen nur da und sagen: „Ach, wir können nix dagegen tun.“ Ich meine, wozu ist dann die Regierung da? Dann brauchen wir auch keine Regierung, ne? Dann kann jeder einfach machen, was er will.
Deswegen. Ja, und hier hat's ja auch ewig gedauert, ne? Es es es es hat ja ewig gedauert und man hat da eigentlich auch das Gefühl, dass der alte Bundeskanzler gar nicht, äh, für Neuwahlen stimmen möchte, um sich irgendwie im Amt zu halten. Also, das war ja einfach schon so 'ne Farce und hat eigentlich alles gezeigt, was für charakterschwache Menschen da le die letzten 4 Jahre eigentlich am Werk waren und
Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Ja.
Ja, mal sch mal schauen, was die Zukunft bringt. <giggles>
Es sei denn es gab Dinge die den Na ja, ne? Es sei denn, es gab Dinge, die das Volk nicht wusste oder nicht wissen konnte und dementsprechend hat das für die keinen Sinn gemacht. Ne, deshalb sage ich ja transparent, so so weit wie 's möglich ist. Natürlich nicht total, das geht nicht, aber, ähm, wenn man schon mal 'ne Idee hat, dann, ja kann man drüber nachdenken. Da ist es einfach nicht so: „Warum haben sie dies und das jetzt gemacht?" Das ergibt keinen Sinn. Wenn es doch Sinn ergibt, man weiß nur die ganze Geschichte nicht.
Mhm. Ja.
Oder?
Ja.
Ja. Mhm.
Ja. Ist alles nicht so einfach, ne? Es ist echt 'n komplexes Thema und, äh, ja, man kann immer nur das Beste hoffen und ja auch versuchen, mit seiner Stimme mit seiner Stimme irgendwie was Positives, äh, zu bewirken, ne?
Mhm. Ja, ja. Ja, das ist richtig. <giggles> <chuckles> Aha.